Allora, dunque, escludendo metodi particolarmente brutali tipo boh, non so, appiccare fuoco a tutto e farci un falò, come ogni tanto suggerisce no, tu scherzi, ma la mia migliore amica ogni tanto minaccia perché lei sì, sì, sì, sì, sì, sì, specialmente con i miei vaquero, sì, gli stivali quelli da cowboy che lei odia da quando eravamo ragazzine e io lo faccio apposta a metterli <scoffs> eh sì, esatto, esatto. Lei mi guarda e mi fa: “Il cavallo dove l'hai lasciato parcheggiato?” Eh, <chuckles> sì. No, b guarda, abbiamo un rapporto veramente che che che sfiora il bullying però, sai, quando tra migliori amiche è assolutamente accettabile. Allora, io ho, mhmm, a app uhm, applica ho iniziato ad applicare meglio la regola del 6 mesi
Mh-mh. Sì. <chuckles> <chuckles> Ah, alla tentazione. <chuckles> Ah. Ah, sì? Ah, bhe ci sta, <chuckles> quando esci con lei soprattutto, immagino. <chuckles> Ovviamente. Ah <chuckles> okay, quindi proprio no. <chuckles> Ah Ci sta, esatto, esatto, esatto. Mh-mh. Ah, ho capito.
nel senso che, se noto che in 6 mesi non ho indossato quel capo, via, deve andare, i ehm, stessa cosa, per esempio, con le scarpe, perché, magari, se non le ho messe evidentemente, perché, magari, in qualche angolo recondito del mio cervello, scatta la cosa del: “Sono scomode”, e quindi non le metto, ehm
Sì. Mhmm, ho capi Sì. <chuckles> Mh. Mh, mh, mh. Beh, mi sembra che ab ha tutto molto senso insomma, nel senso dici okay, questo basta, terminato il periodo di prova, ehm deve deve andarsene.
Sì. Esatto, esatto. Diciamo che non sono ai livelli di Marie Kondo, perché quello, ecco, io, minimalista, ehm, non lo sarò mai. Cioè, io non io, gli abiti miniam minimalisti non li comprendo. A me piace il gotico, quindi, figurati, come stile
Ah, certo. Ah, okay, quindi Mhmm. Ah, direi abbastanza opposto. Ho capito, capito.
pomposo, sì, esatto. Quindi, oddio, non è che vado in giro con la faccia dipinta di bianco come se fossi Il Corvo, però, diciamo, prediligo, appunto, i capi, magari, neri. Quindi, magari, le Dr. Martens, anche le mie Crocs, comunque, hanno un po' di di stile, ecco.
No, beh, <chuckles> però lo stile. Mh-mh. Ho capito. <chuckles> Ho capito, ho capito. Ma quindi quando tu appunto ti rendi conto un po' di questa realizzazione, che dici: "Queste cose non le sto più usando," ecco questo succede, come dire, randomicamente quando apri l'armadio e vedi quel capo che non usi, oppure ci sono dei momenti precisi, come possono essere il cambio armadio tra le stagioni?
Sì.

Ma ehm, interdetto no, diciamo che tra le mie amiche di karate siamo son sono stata la prima a dare il la a questa cosa del scambiarci le cose. Ehm, con una in particolare, ehm, spesso e volentieri capita perché lei ha perso veramente tanti chili, ehm, e lei è più bassa di me, è più piccolina, mentre io ne ho presi in massa muscolare, quindi ma scambiate l'armadio, praticamente, esatto. Ehm, e niente, però vedo che sì viene presa bene anche un un'altra mia amica, lei per esempio, lei si è trovata inondata perché lei, ehm, comunque sia ha una situazione familiare un po' così e quindi quando ho visto che a lei piaceva un certo stile, un po' alternativo anche a lei, ho detto adesso la faccio contenta. Infatti, ehm, spesso e volentieri la vedo nelle foto anche che indossa appunto, capi che a me non entrerebbero più, ma neanche ungendomi d'olio, ehm, non c'è più <chuckles> sarebbe verso.
Mh. Ah. Mh-mh. Sì. Ah ho capito. <chuckles> Ah, giu non cambia, ho capito. Quindi insomma viene presa bene come mh-mh. Ah. <chuckles> Ho capito. Mh-mh, sì. Ah. <chuckles> Vabbè. <chuckles> Beh però molto bella anche questa cosa di darlo a qualcuno che però comunque conosci quindi vedi proprio anche utilizzarli, quindi insomma anche un se un segno di apprezzamento comunque perché vuol dire che evidentemente le hai fatto piacere.
Ed è un segno d'affetto, perché è come regalarle un pochino di me, ecco che si portano poi dietro.
Eh certo certo, assolutamente. Proprio ragione. Guarda, ti ringrazio molto per aver parlato di questo aspetto che magari sai non viene affrontato sempre, però insomma sono degli spunti interessanti per ridare nuova vita appunto come hai detto tu.

Ma guarda gli unici oggetti che compro a livello di di ninnoli così, uhm, se vogliamo sono le calamite da frigo quando vado in giro, quindi quelle stanno attaccate al frigo e e basta. Sì, infa nel senso stanno lì, un po' l'ho preso da mia mamma perché lei ogni volta: "Portami la calamita!" Ogni volta che vado a un campionato di karate da qualche por parte "La calamita!" s uhm, vorrei, uhm, presentarle il conto dei 17 € che mi è costata la calamita in Danimarca, però va bene.
Mh-mh. Ah, okay. Sì, quelli poco spazio occupano, te li attacchi. <chuckles> E certo. <chuckles> <chuckles> Classico. <chuckles> Ho capito, sì beh in effetti è anche tra i regali un attimo più gettonati perché effettivamente con quella non si sbaglia.
No, ma io non ho mai visto una calamita così cara. Io le ho detto "Mamma, ma" cioè, ho detto, "...scordati!" S ho detto: "Se io dovessi tornare da quelle parti tu scordati le calamite, cioè ordita ordinatela su Aliexpress.": "Io non te la compro più!" Co cioè diciassette euro gli ho le ho pagato eh, perché ho detto: "Vabbè per mia mamma va bene." Però somma, ehm, voglio dire con quei soldi magari non so potevo comprarle una maglietta o qualcosa che magari avrebbe effettivamente più usato, anche perché oggettivamente il nostro frigo non ha più spazio a casa. Eh, devi stare attenta a come lo chiudi perché se c po poi ogni tanto anche quelli tipo di porcellana, no, quelli un po' delicati, devi stare attenta quando chiudi il cioè quando abbiamo dovuto cambiare il frigo, uh tragedia.
<chuckles> <chuckles> Eh si fa si fa. <chuckles> Mh, sì, sì, sì. <chuckles> Quindi Ah quindi mh-mh, esatto. Ho capito. A togliere tutto e rimettere, eh bem
Cioè, no, l'ho con sai come l'ho convinta? Le ho detto: "Guarda quanto spazio ha questo per mettere le calamite! Guarda, guarda!" E lei: "Ah, sì, è vero!" L'ho convinta, no male.
Eh certo, giusto. <chuckles> Perfetto. <chuckles> Ma poi ti volevo chiedere se questo tuo approccio appunto al come dire, rimuovere ciò che ormai ha esaurito diciamo la sua funzione per te, è condivisa tra le tue amicizie, le persone vicino a te oppure se c'è qualcuno che a questo tuo, mhmm, ragionamento magari resta un po' interdetto e dice: "No, io non potrei mai liberarmi di queste cose."